Iya, memang kadang-kadang, Kak. Jadi tergantung ya. Saya waktu ingat heeh. Terked tergantung situasinya dan tergan tergantung tingkat, eee, tingkat, apa, kesulitan atau tingkat, eee, sejauh mana saya ingin fokus terhadap satu hal. Heeh heeh. Ta kalau dalam suasana saya ingin mencari inspirasi, saya tidak bisa sendiri. Gitu. Jadi saya biasanya meninggalkan kamar saya, saya selalu ke perpustakaan. Tapi ke perpustakaan itu, ke tempat yang quiet room, gitu loh. Jadi meskipun, eee, saya melihat seorang, tetap nggak ada suara yang terganggu. Tapi saya melihat gerakan, melihat orang ada nafas. Itu itu, mmm, bisa menghidupkan, eee, senses saya, gitu loh. Dibanding kalau saya harus pergi ke quiet room, misalnya. Yang betul-betul, eee, dibatasi, kanan, kiri, atas, bawah, jadi satu ini, satu kamu, saya malah nggak bisa seperti itu. Jadi, eee, kayak malah membuat ini saya sumpek. Heeh. Tapi, kalau s lagi mencari inspirasi, saya ingin yang seperti itu. Melihat orang, tapi tanpa suara yang berisik. Nah, kalau saya ingin fokus mengolah data, ya, atau misalnya mengedit, atau segala macam yang memang sudah ada targetnya. Wah, itu saya harus sendiri gitu. <chuckles> Heeh. <chuckles>
Kadang-kadang? Mhm mhm. Saya ngerti. Mhm. Mhm. Heeh. Iya. Baik. <chuckles> Heeh. Mhm. Heeh. Harus sendiri. Oke, oke. Saya ngerti nih. Kalau misalnya, eee, ada barangnya, kita cuma perlu poles, edit, itu eee, Mbak perlu, eee, konsentrasi total. Kalau ada orang, eee, pergi dulu sana, gitu kan. Tapi kalau, eee, inspirasi, mencari inspirasi, atau ide, gitu kan, Mbak, eee, perlu gitu kehadiran orang, walaupun cuma sekedar hadir, kita nggak perlu interaksi. Eee, <chuckles> nah, eee, terkait ini, apakah, eee, apa ya, rasa kesepian itu, mempengaruhi kreativitas dari Mbak sendiri? Misalnya untuk, mmm, penyerapan ide?
Betul. Betul. Heeh. Iya. Betul. <chuckles>

Wajib, tapi saya enggak suka kalau tub eee, tumbuhannya plastik gitu. Saya enggak mau ada nuansa plastik dalam, eee, ruang heeh. Sintetik itu sangat menyam menyumbat pikiran saya. <laughs>
Wajibnya. Mhm. Enggak mau sintetik ya. <laughs> Kenapa, Mbak? Kan, eee, sama aja kayaknya tuh kalau kita lihat, eee, dari penglihatan, tapi Mbak, tetap terpikir ya itu, kamu palsu. <laughs> Gitu ya?
Iya. Enggak. Iya, itu kan beda heeh, namanya juga hidup, itu beda lah dengan sintetis. Tanaman kan bisa diajak ngomong. Disiram, kita bersentuhan, kita berkomunikasi dengan tanaman tiap pagi itu, eee, me tiap seminggu 2 kali kan, enggak diajak komunikasi bangun tidur, bunga diajak bicara, kan ne nyaman seperti itu heeh. Iya dong, sama-sama makhluk hidup. <laughs>
<laughs> iya. Oke. <chuckles> Eee, ada ikatan sentimental, Mbak, ya, sama-sama makhluk hidup kita. Oke, baik. Nah, eee, bagaimana sih, eee, anda menjelaskan nih pengaruh antara clutter, clutter itu kan, eee, keberantakan atau kekacauan fisik dengan, eee, minimalism atau, eee, minimalistic, atau kerapian yang sifatnya ekstrem sekali gitu terhadap jenis kreativitas yang mungkin, eee, Mbak, hasilkan? Apakah, eee, kekacauan ini malah memicu ide liar? Kekacauan ini kan berantakan gitu, sesuatu yang berantakan. Eee, sedangkan, eee, sesuatu yang minimalistic malah memicu struktur. Nah, eee, kalau di Mbak, sendiri gimana tuh pengaruh antara, eee, clutter atau keberantakan dengan, eee, sesuatu yang minimalistic?
Mhm. Ya. Mhm. Oh.

Oh ya, tergantung sih mungkin ya yang dimaksud dengan, eee, sekitaran itu yang mana maksudnya ya kalau saya sih sangat ter eee, apa namanya ya, kalau bahasa lingkungan yang bisa sangat membantu, mmm, daya kreativitas saya, daya imajinasi saya itu saya lebih memilih mungkin dari sisi, mmm, cahaya dengan tata ruang, itu. Cahaya tata ruang, penting sekali bagi saya heeh, dari sisi saya memang senang ya kalau, mmm, di, eee, cahayanya itu enggak yang ngejreng banget karena saya kayaknya enggak sensitif dengan cahaya biru, mmm, jadi memang harus cahaya yang cahaya yang lampunya itu, bukan lampu yang dari atas menggantung ke bawah tapi la eee, standing lamp gitu loh. Saya senang yang seperti itu yang yang heeh lampunya yang yang yang yang, eee, apa standing, kayak standing lamp. Enggak langsung ke mata yang tinggi ke atas, jadi dia nanti ke mengarah ke langit nah. Pancaran dari yang ceiling, yang dari langit-langit, ke ini itu membuat jadi rasa nyaman gitu, enggak panas juga tapi, menjadi heeh tetap terang tapi terangnya itu jadi benar-benar sempurna, tersebarnya cahaya. Itu untuk dari sisi heeh cahaya. Kalau kalau tata ruang, saya memang senang yang nuansanya, eee eee, apa namanya, agak lapang tapi itu pe dengan lukisan dan furniture yang sangat tradisional, yang serba kayu-kayuan atau rotan-rotanan atau bambu-bambuan, <laughs> yang natural. <laughs>
Mhm. Iya. Iya. Iya. Oke. Heeh. Oke. Enggak langsung ke mata. Ah. Iya. Oke, baik. Heeh, cahaya, oke. Heeh. Mhm. Natural, oke jadi di sini, eee, untuk cahaya sendiri memang membantu gitu kan Mbak, suka cahaya yang sifatnya ambience gitu kan, misalnya cahaya yang <sucks teeth> mungkin di apa, disorot bukan langsung ke kita, tapi disorot ke dinding jadi pantulan cahaya itulah yang menerangi semua kamar itu. Istilahnya sumber cahaya itu, eee, enggak langsung dari lampu itu, tapi lampu, eee, cahaya pantulan atau ambience gitu kan dari dinding, kemudian tata ruang ya, Mbak, suka yang eee, apa ya, <sucks teeth> yang eee, natural, alamiah gitu kan. Kalau-kalau, tumbuhan-tumbuhan, eee, ruang itu ada Mbak, pakai enggak sebagai dekorasi?
Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Betul, mhm. Mhm. Betul. Betul, iya. <chuckles> Iya. Natural. Heeh.